Ah, siguro kung ganun baka puwedeng maiba ang ano, ang takbo ng politika dito po sa atin. Sa'kin lang po, opo. Kayo po ba?
Hmm. Ako sa akin, gusto ko lang makita yung na pagbabago ng sa politika dito sa Pilipinas, ah. Since nga ang dami-dami ng gustong maging politician, lawmaker, na hindi naman sa minamaliit ko sila or inaano ko sila ha. Gusto ko lang makita yung mga gumagawa ng batas, eh talagang qualified, sa ano pulitika na pinapasok nila, tinatakbuhan nila. Since gagawa nga sila ng, um, mga batas, dapat lang na nakapag-aral sila tungkol dito kasi ku
Mm. Mm, mm. Mm. Yon. Oo, mm. Mm. Mm. Minimum requirement.
'Di ba? Kasi kung maghahanap ka ng trabaho may mga simpleng, mga simpleng trabaho may mga requirements yan eh,'di ba? Tsaka yung pagka magtatrabaho ka sa munisipyo kailangan mo pa pasado ka ng CSE, 'di ba?
Mm. Requirement, credentials, mm, mm. Yon, mm.
Eh, ang parang pinaka minimum requirements naman sa atin sa mga pulitiko dito, eh sana naman nakapag-aral sila ng law, ganiyan or may mga, um, experience oo tama may mga experiences sila nakapag-defend man lang sila ng tao, tsaka nakagawa ng mga batas, hindi man mga bonggang batas, pero mga al alam mo yung mga nakaka sobrang nakakatulong sa mga mamamayan na nangangailangan talaga ng mga ganito, 'di ba. So dahil diyan, ano sa tingin mo ong ang pinakamahalagang pagbabago na dapat mangyari sa si sistema n ng pulitiko natin?
Hmm. Mm. Law related, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama po, mm, mm. Hmm, okey. Gandang tanong yan. May nabasa po ako tungkol dati may kaugnayan din naman 'to dun sa tanong niyo po, eh. Yung sa Singapore naman, parang ang, estilo ng pagpili nila sa mga kandidato.
Hmm. Mm.

Ako naman tsaka hindi naman po ako siguro dadagdagan ko na lang na ano. Di ba kanina napag-usapan natin sa kabataan dapat, ah, maturuan sila or mabigyan ng tamang edukasyon siguro naman sa'ting mga mature. <chuckles> Maging ano naman tayo naman yung magbigay ng tamang, ah, impormasyon or edukasyon sa mga kabataan, 'di po ba, na hindi dapat bias. Kung kung may sariling opinyon yung, ah, kabataan or yung ibang tao. Eh, i-respeto rin natin. Hindi namang kailangang, ah, ipagpilitan natin, di po ba? Mm. Mm.
Mm. <chuckles> Mm. Tama, oo. Tama. Tama, tama. Sang-a sang-ayon ako diyan, ah. Tungkol sa ano may mga kanya-kanya nga tayong kagustuhan, mga pili,
Mm. Mm. Hindi naman porke magkaiba ang mga gusto nating kandidato, eh, magkaaway na di po ba?
Tama kasi karamihan ng kabataan ngayon or mga ordinaryong tao kung sino yung binoto mo, "Ay, mali yan. Mali yan, ah." Ganyan, di ba?
Mm. Tama po. Mm.
So, ayun ito nga may tanong pa ulit ako, huling katanungan na. May mga halimbawa ba ka ba na mga positibong pagbabago na nakita mo sa pulitika nitong mga nakaraang taon?
Mm, Mm. Ano po yu? Naku! <chuckles> Wala! <chuckles> Wala po akong nakitang positibo. Kasi yung pulitika dito satin parang oligaryo, oligarchy, eh. Kung sin yung mga ep hmm, mga pamilya sila-sila lang din yung mayayaman sila-sila lang din po ang may kontrol. Parang walang walang bago walang, ah, tawag dito, yun nga walang pagbabago. Parang oligarchy oligarchy nga po talaga ang sistema. Yung mga mayayaman lang ang may hawak, yung mga pulitiko hawak din ang mga mayayaman, ayun pa yung kaya wala po akong maisip na ano positibong pagbabago.
<chuckles> Ayun lang. Ayun lang. Mm. Mm. Ayun lang. Mm. Ngayon lang.
Mm.

Hello.
Hello magandang gabi.
Ayun. Ayun komusta? Ayan na, lumabas na ang mga resulta, mm, mga boto.
Oo, nga, eh. Okey, okey, okey ang resulta kaso nga lang may mga naihalo atang ano. <laughs>
Mm. Ay gano'n po talaga siguro, kasi minsan mga Pilipino, alam niyo naman po kung sino ang sikat 'di ba, mm. Kahit hindi masyadong maganda 'yung credentials basta kilala nila na sikat, 'yun na po 'yun, mm.
Oo, nga, eh. Buti kamo. Oo nga eh, nakapasok 'yung isang boksingero. Nakapasok nakapasok din ba 'yung ano, 'yung anong tawag dito, si action star, nakapasok ba siya?
Mm. Naku! Naku, parang hindi po, pati po 'yung isang host na namimigay ng jacket, hindi rin po. Mm. Mm. <chuckles>
Ayan, ayan. Ha ayan <tsk> salamat naman, nanalo ang ano, ang magagaling at, ah, may mga naipapasa talagang, m ano.
Mm. Mm, nasa kultura na po kasi talaga natin, kung sinong sikat, sinong kilala, mm.
O oo, nga, eh. So ayan, dahil nga napag-usapan natin ang pulitika at katatapos lang din ng halalan, may gusto sana akong pag-usapan natin. So, uumpisahan ko siya sa ganitong tanong. Paano mo gustong makita ang pagbabago sa pulitika dito sa Pilipinas?
Hmm, hmm. Mm. Ah, ano po 'yan? Hmm. Hmm, mahirap na tanong 'yan, kasi medyo alam niyo naman po 'yong pulitika dito sa atin, eh, masyadong madumi, masyadong, ah, tawag dito, more on, ano, ah, paramihan ng pera at saka koneksyon. Talagang gina ang ginagawa nila imbes na tumakbo bilang magsilbi sa kapwa Pilipino ginagawa nilang pangkabuhayan showcase. <chuckles>
Hmm. Tama, ah. Oo, nga, eh, bigyan ng jacket ay sa mali. <chuckles>
Oo. Eh eh, bale do'n sa sa tanong niyo naman po, hmm, siguro pagbabagong gusto kong makita, eh, 'yung ano 'yung tawag dito, 'yung format ng mga partido, ng mga politika, dito sa'tin siguro
Mm.